Birine içtenlikle nasıl özür dilersin?
Yani, eee, her şekliyle, yani, hem konuşmamla hem, eee, beden dilimle, eee, çok, eee, ifade ederek, kendimi daha çok açıklayarak falan, eee, özür dilemeyi severim, yani, bir de bir de g eee, çok iyi, iii, insanların gönlünü alırım bu arada. <chuckles> Buna da çok güveniyorum. <chuckles> Evet. <chuckles> Çok çabalarım.
<giggles> Anladım. Gerçekten mi? Ya, peki, özellikle, hani, eee, "hem hareketlerimle hem de söylediklerimle" dedin. Belki bunları, eee, 2'ye ayırmak lazım gerçekten çünkü ikisi de çok önemli olabiliyor birine karşı samimi duygular beslediğini göstermek için. Mesela özellikle sözel olan kısmına bakarsak, diyelim ki bir problem yaşadın ve, eee, hani, i bence %100 haklı şey %100 haksız olmayabilirsin bu durumda. Hani, her konuda hatta, eee, mutlaka birazcık 2 tarafta da pay vardır ama diyelim ki %90 haksız olduğun bir konu, eee, ve bir hata yapmışsın, özür dileyeceksin. Sözel olarak ne şekilde yaklaşıyorsun? Yani, ilk söylediğin şey ne oluyor, konuşmayı ne şekilde bitiriyorsun?
Evet. Hı hı. Tabii ki. Hımm. Yani, daha çok böyle, ııı, ııı, az önce de bir yerde dinlemiştim öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey varmış, hani, bunu da yapmadığımı fark ettim, o yüzden söyleyeceğim. Iıı, özür dilerim ama, fakat, lakin gibi kelimeler özür dileme esnasında kullanılmazmış. Bu da bir noktada psikolojik şiddete giriyormuş. Evet, ben bunu hiç bilmiyordum ama ben bunu yapmıyordum zaten <chuckles> ve, ııı, çok ilginç de geldi, yani, görünce, a, dedim, evet gerçekten her insanın bilmesi gerekiyor bunu söylerken. Çünkü bir noktada özür diliyorum ama şöyleydi zaten gibi dediğinde, ııı, sanki karşı tarafa, ııı, o hatanın, ııı, normalleştirilmiş hâlini sunuyormuşsun gibi bir his veriyormuş. Iıı, ben de daha çok şey yapmaya çalışıyorum, kendimi çok, ııı, iyi açıklarım, yani, özürümü dilerim konu her her neyse <sniffs> ve senin, işte, ne hissettiğini anlayabiliyorum ya da anlayamıyorsam da şöyle mi hissetmiştin, böyle mi, mesela, değersiz mi hissettin, kendini güvende mi hissetmedin, ııı, bana karşı hislerin mi sarsıldı, hani, daha çok onu anlarım ve bunu anla o onun konuşmasıyla da onu anladığımı, ııı, söylerim ki anlıyorum, genelde çok kolay. O yüzden, ııı, bunu da söyleyerek, ııı, birazcık da kendimi de çok iyi tanıdığım için çok kolay ifade edebiliyorum bu konuda. Iıı, açıklayarak daha çok hatamı, ııı, şey yaparım ve sonra da hep gönül almaya çalışırım. Kişiye göre de gönül alma şekillerim değişiyor. O neyden hoşlanıyorsa falan.
Hı hı. A! <chuckles> Çok ilginçmiş. Hıı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. A, gerçekten gerçekten çok güzelmiş, hani, kişiye göre bunların değişmesi ve <sniffs> aslında bu kadar bilinçli bir şekilde yaklaşman da, ııı, bu konuda çok bilgili olduğunu ve birisinin eğer gerçekten içtenlikle gönlünü almak istiyorsan, bu konuya çok değer verdiğini de gösteriyor. Iıı, hani, karşıdaki kişiye tabii ki değer verdiğini de gösteriyor. Iıı, peki, diyelim ki, ııı, hani, sözel kısmını bir kenara bırakalım. Iıı, bütün bu sözel kısmın yanında, ııı, davranış olarak, yani, fiziksel olarak özellikle yaptığın şeyler de var mı?
Çok, evet. Hı hı. Yani, eee, genelde yüz yüze olmayı çok tercih ederim. Yani, mesela telefon he e hele de mesajla hiç hoşuma gitmez yani. Daha çok böyle, eee Evet, yani, yanında olayım, bel eee, belki eline dokunabileyim, sarılabileyim o an. Eee, çünkü ağlıyorsa vs. hani, çok isterim yani, severim böyle temasta, sevdiğim insanlar yakın arkadaşlarımla falan. Ona çok dikkat ederim böyle. Bir de, eee, bence mimiklerimiz falan da önemli. Yani, nasıl yaptığımı ayarlamıyorum asla ama daha böyle üzgün olduğum, çok dışa vu yani, duygularımı çok dışa vurduğum için o da bir noktada belli oluyor ve bence bu özür için de, eee, gerekli olan bir şey. Çünkü, eee, üstten bir tavırla özür dilediğinde kimseye samimi gelmez. E, bunu yaptığım için söylemiyorum ama, eee, duruş da çok önemli yani, bakış bile bence çok önemli. Eee, dikkat etmiyorum ama, eee, doğuştan geliyor, yani, böyle özellikler üzülünce gerçekten. <chuckles>
A! Fark ediyor mu sence? Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. <giggles> Ya, çok güzelmiş gerçekten, hani, ımm, hem fiziksel olarak davranışlarınla, mimiklerinle, hareketlerinle hem de sözel olarak gerçekten çok bilinçli bir şekilde özür diliyorsun ve karşı taraf samimi olduğuna da inanıyor anladığım kadarıyla özür dilediğin zaman. Ya, özellikle peki, eee, hani, şeyden bahsettin biraz da, yani, "Fiziksel olarak ve sözel olarak ikisi bütünleşmeli ve karşı taraf bu şekilde bunun içtenliğine inanır." dedin. Eee, hani, bu konuda birazcık karşı tarafı düşünürsek. Eee, hani, sen diyelim ki bu sefer özür dileyen taraf değilsin de özür dilenen tarafsın. Ya, bu gibi durumda sence bir insanın karşısındakinin samimiyetini hissetmek için beklentileri ne oluyor?
Aynen. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. <giggles> Evet. Ya, tamamen birazcık ben bu konuda gerçekten çok, eee, kendimi geliştirmem gerekiyor ama birazcık kendim gibi bir özür istiyorum, yani, kendim nasıl diliyorsam öyle istiyorum ama bu asla mümkün değil çünkü hepimiz farklı insanlarız. Ya, ben diyorum ki ben olsam çok güzel gönlümü alırdım kendimin ama onlar almıyor falan diyorum yani. Eee, daha çok böyle dediğim gibi, hani, açıklayıcı ve beni anlayan, eee, cinsten bir konuşma bekliyorum daha çok karşıdaki yani. Benim hislerime değer versin istiyorum, söylediğim şeylere, anlattıklarıma. Ya, ım geçmiş travmam bile olabilir, hani, orada tetiklendiğimi söylediğimde yargılamasın, eee, üstten bir tavır gös göstermesin, "A, öyle mi, özür dilerim, bilmiyordum." desin ya da mesela. Hani, bunu çok buna çok ihtiyaç duyuyorum ama şey de oluyor, yani, kendi açımdan da söylemem gerekirse, bazen özrün de, eee, ben birinden özür dilediğimde de karşıya geçmediği oluyor bu kadar düşünmeme rağmen.
Hı hı. A! Doğru. <giggles> Anladım. Evet. Ya Hı hı. A! Ya, o zaman da belki karşı tarafın beklentileri farklı olabiliyor. Eee, şöyle, bir durum da var tabii, sen şimdi kendin gibi özür dilensin istiyorsun çünkü, hani, sen kendini çok iyi tanıyorsun ve neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun ama tabii karşı taraf bunu bilemeyebiliyor. Bir de, hani, bu anlattığın örnekler aslında anladığım kadarıyla hep böyle değer verdiğin biriyle ilgili ya da iyi tanıdığın biriyle ilgili. Peki, diyelim ki, işte, bir iş ortamında çok tanımadığın, ııı, ya tamam, belki her gün görüşüyorsun ama, hani, çok detaylı, derin şekilde sohbet etmediğin ve yeterince kişiliğini bilmediğin birinden özür dilemen gerekiyor. Burada da yine, ııı, sanki kişiliğini biliyormuş gibi duygusal ve samimi davranmaya çalışır mısın yoksa biraz daha böyle yüzeysel yüzeysel mi tutmaya çalışırsın?
Evet. Hı hı. E evet. <chuckles> Tabii ki. Hımm, evet. Asla. <chuckles> Ya, benim bu çabam sadece sevdiklerime bu arada <chuckles> gerçekten hani, tanıdık kategorisindeki insanlara çok bu kadar çaba gösterm Çünkü bu düşünme şekli kolay bir şey değil. Gerçekten, hani karşıdakinin üzerine düşünmek, onu anlamak. Eee, kafamı da o kadar herkes için yoramıyorum yani kusura bakmasınlar ama eee, uzaktan biri olarak düşünüyorum, hani, iş ortamında hiç öyle bir deneyimim olmadı ama uzaktan daha s mesafeli olduğum biri konusunda olsun, eee, hatamı söylerim, eee, özrümü dilerim, eee, çok da nazını falan çekmem açıkçası çünkü yap yapmam gerektiğini yaptım diye düşünüyorum birazcık görev bilinciyle aslında. Iıı, öyle, yani, bence benim için.
<chuckles> Güzelmiş. Kesinlikle. <chuckles> Tamam. Hı hı. <giggles> Anladım. Ya, şimdi özür konusunu konuşurken, hani, özellikle tabii, eee, yakın olduğun insanlara ve uzak olduğun insanlara 2 farklı özür dileme şeklin var, eee, ama bütün bunlar da, hani, şöyle bir şey aklıma getirdi. Ya, şimdi evet, mesela diyelim ki bir hata yapıyorsun ve özür diliyorsun ya da karşı taraf bir hata yapıyor ve senden özür diliyor. Ya, bu gibi durumlarda yapılan hatanın boyutu da çok etkili mi senin için? Yani, mesela bazı hatalar vardır ki ne kadar samimi şekilde özür dilersen dile hiçbir işe yaramaz gibi bir düşüncen var mı?
E, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Çok. Yani, evet, mesela, ilişkilerde özellikle, yani, çok şükür yaşamadım ama aldatma vs. bence bunların affı yok, yani. Hani, bu mikro, makro değişmez. Aslında hani aldatma, aldatmadır. Ve bunun affı olmaz, bence, hani, buna çok inanıyorum, arkadaşlarımda da olsun belki, hani, eee, ilişkilerini Bence, aldatma da sadece bir, iii, karşı cins, ya da ne bileyim, o üzerinden de değil, birini gerçekten, eee, çok büyük bir şekilde kandırmak da aldatmadır, yani, belki çok büyük bir gerçekliği saklamak da aldatmadır. Eee, sınır koruyamamak da belki de başkalarına karşı, işte, çiz o sınırı geçiştirmek vs. o da aldatmadır, yani, bunu, eee, çok sonra fark etsem de aslında onun farklı boyutları da varmış, yani. Bu çok z ııı, zor bir şey, yani, evet, ııı, affetmesi zor.
Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Evet. Yani, aldatma gibi konular aldatma gibi konularda belki de o zaman özür dilemenin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorsun ya da belki anlamı olsa bile, eee, hiçbir şeyi geri getirmeyeceğini düşünüyorsun. Aslında çok da güzel bir, iii, hani, noktaya parmak bastın. Ya, sadece özür dilemek bazen yetmeyebiliyor. Hatta çoğu zaman yetmeyebiliyor ve, eee, sonuçta bir hata yaptığında karşıdaki kişinin belki sana olan kredisi azalabiliyor ya da sana olan güveni azalabiliyor. Ya, bu gibi durumlarda özür dilemenin yetmediğinin bilincinde olarak karşı tarafın güvenini geri kazanmaya da çalışıyor musun?
Yok, yani. Evet. E, tabii ki de. Tabii. Hı hı. Çok. Yani, eee, evet ama çok da çabalamam çünkü bence bu, eee, i tek bir kişinin çabasıyla olacak bir şey değil, yani, karşıdaki ile güvenmeye hazır olması lazım bir noktada. Hani, o a o, ııı, seviyeden sana yaklaşıyor olması lazım, yani, sürekli, işte, suçlayan ve o güveni kırdığını söyleyen bir taraf hiçbir zaman ilişkiye onarıcı davranmaz diye düşünüyorum. Yani, ortak nokta her konuda, her hatada, hani, az önce sen de söylemiştin, hani, herkeste ı vardır, hani, karşılıklı bir hata, eee, o ortak nokta kesinlikle bulunması gerektiğine inanıyorum. Ha, bazen şey oluyor bu arada, mesela arkadaşlarımla, <sniffs> eee, hata yaptım diyelim, kalbini kırdım, çok da yapmam, diyeyim şimdi <chuckles> eee, ama <chuckles> eee, özür diliyorum. E, bakıyorum bir anlam ifade etmiyor, ya, şey oluyor, eee, bazı insanlar nazlanmayı çok seviyor şi şimdi. Bunu, ııı, bunu iyi analiz ediyorum. "A, nazlanası var," diyorum bana, tamam diyorum. Mesela, nazlamaya çalışıyorum onu, "A, öyle mi? Tamam, ne yapalım," hadi şimdi istediğin bir şeyi yapalım, seni şuraya götüreyim mi, falan, böyle gönlünü almaya çalışıyorum. Bazen, işte, erkek arkadaşım da aynısını yapıyor, böyle, hani, eee, böyle öfkeli falan davranıyor, hemen, işte, onu yumuşatmaya çalışacak şeyler yapıyorum. Yani, "Beni çok kırdın," falan dediği de çok oluyor yani. Onu çok kırıyorum nedense, anlamıyorum, en çok onu kırıyorum, maalesef. Eee, onu da çok böyle, o çok duygularını ifade eden bir insan değildi ve, eee, o konuda da sürekli, yani, deneme, bildiğin çocuk büyütüyor gibi <chuckles> deneme yanılma yoluyla aynen, yani, onu nasıl mutlu ederim falan diye düşünerek, eee, bir yol çizmeye çalışıyorum. Yani, herkese göre, eee, bir özrün biçimi var, yani, benim için hayatta. Tanıdığım insanları çok güzel analiz edip ona göre davranıyorum. Yani, çaba gösteriyorum birazcık bu konuda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. <chuckles> Tamam. Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Gerçekten mi? Hı hı. Çok doğru. Anladım. Ya, aslında gerçekten de, hani, bu kadar çaba göstermen ve özür dilemenin belki de kişis hani, çok kişisel bir şey olduğunun farkına varman da bu konuyu biraz senin için sanki kolaylaştırıyor. E, tabii ki de yine çok fazla emek harcıyorsun, çok fazla düşünüyorsun, belki özür dilerken zorlandığın anlar da oluyordur ama, e, tabii ki bu konuya bu kadar bilinçli yaklaşmak da bazı şeyleri ister istemez kolaylaştırıyordur. Ya, şöyle de bir durum var. Mesela şimdi özellikle, işte, en çok erkek arkadaşımla bu durumu yaşıyorum, dedin. Ya, acaba bunun sebebi sence, eee, erkek ve kadınların özürle ilgili beklentilerinin farklı olmasıyla mı ilgili yoksa sence tamamen farklı bir şey mi var bu konuda?
Evet, çok. Hı hı. Çok, evet. Evet. Ya, aslında o özür değil de o daha çok kırılma açısından, yani, ben tamam, özrünü, hani, eee, diliyorum ve onun gönlünü çok güzel alıyorum ama o bana çok kırılıyor, eee, Evet. O bence birazcık çok Mesela onun, eee, sesini yani, gerçek, hani, gerçek anlamda demiyorum, daha duygusal anlamda. Onun sesini bir kez duymasan bile, "Ya, sen beni hiç duymuyorsun ki," falan, oluyor, herhangi bir şeyde, falan. O bir tık daha kırılgan olduğu için ona daha çok böyle yaklaşmakta, eee, temkinli davranıyorum maalesef. Eee, beni biraz yorsa da artık, onu öyle daha çok neye kırılabileceğini seziyorum. Bazen bir üst e bir şeyi yapıyor ve, hani, "A, tamam" diyorum, "Bi birazcık daha susayım şu anda." falan. Ya, çünkü ben mesela çok şaka yapmayı çok severim, yani, mizah mizah çok önem verdiğim bir şey ama o, eee, eleştiriliyormuş gibi algılıyor ve çok kırılıyor hemen. "Ya, tamam." diyorum, "Tamam, şaka yaptım." falan, çok oluyor, yani, böyle. Eee, erkeklerle de arasına Yani, evet, çok erkek arkadaşım var ama, eee, anlamıyorum, yani, çok onların dünyasına girebildiğim söylenemez, çok farklı kafalar, yani, bana göre.
Hı hı. A! Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> Yani, erkekler ve kadınlar gerçekten o zaman senin için de çok farklı bu konuda. Hani, beklentiler, eee, hisler, hislerin yaşanma şekli cinsiyetlere göre gerçekten çok fazla değişebiliyor ve burada belki de senin normalde, işte, "Çok iyi yaparım." ya da, eee, "Çok iyi gönlünü alırım." dediğin şeyler bazen geçerli olmayabiliyor. E, tabii, böyle durumlarda da, hani, belki yeni bir şeyler denemen gerekiyor olabilir ya da, işte, belki bir kız arkadaşına uyguladığın, eee, özür dileme metodunu erkek arkadaşına uyguladığında çok daha farklı bir tepki alabilirsin. Hani, bu da seni bir karışıklığa tabii ki sürüklüyor olabilir. Ya, özellikle acaba erkeklerin, işte, bu gibi özür dileme konularında kadınlardan farklı olmasının sence sebebi, biraz daha erkeklerin yetiştiriliş tarzı mı? Ya da, eee, bu durumlarla ilgili daha öncesinde bu gibi bir, eee, duygusal açılmaya hiç ihtiyaç duymaması ve atıyorum seninle olan, eee, ilişkisinde duygusal olarak açılabileceğini fark ettiği için mi bu farklar kaynaklanıyor?
Çok ayrışıyor, evet. <chuckles> Çok. Bazen. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet, evet. Evet. Kesinlikle. Evet, evet. Ya, çok tetikleniyor da bence bu konuda, yani, benim duygusallığım, iii, ve, eee, duygusal açıklığım karşısında, yani, eee, iletişim tarzında da çok tetiklendiğine inan inanıyorum çünkü kendinden çok parça bulabiliyor bazen insanlar. Mesela, benim erkek arkadaşım hayatı boyunca, "Erkekler hiç ağlamaz" diyerek büyütülmüş ve gerçekten ağlamak onun için çok uzak bir olay gerçekten ve ben de çok ağlayan bir insanım ve, şey, bakıyorum, hani, terapiye gidiyorum mesela, ağlamak beni çok iyileştiriyor ya, çok seviyorum, falan. Hani, böyleyim, her gün ağlıyorum, ben her şeye ağlıyorum falan. O bu o kadar şaşırıyordu ki bana, yani, nasıl, sen ı nasıl bu kadar ağlıyorsun falan. Sonra, eee, onunla konuştum, böyle, birazcık. A anladım ki, hayatta hep böyle bir baskıyla büyümüş, özellikle babası tarafından. Hani, ağlamazsın, sen çok, eee, işte, hiç erkek değilmişsin vs. böyle. Eee, sonra ben ona hatta, eee, bir tane Sezen Aksu'nun şarkısı var, eee, ”Ağlamak güzeldir” diye. Bak diyorum, mesela, Sezen Aksu bile yazmış, yani, ne demek? E, tabii ki de ağlayacaksın falan ve şu anda gerçekten duygularını çok güzel ifade ediyor, ağlaması ııı, nı ihtiyaç duyduğu zaman ağlayabiliyor. Hatta çok kolay bir şekilde yapıyor bunu. <sniffs> Onu bu konuda çok normalleştirdim. Eee, evet, eee, ama önceden benim için de çok farklıydı, o da onun için de ben çok farklıydım, yani. Bayağı bir ka kargaşa ve sonra birbirimizi ortaladık gibi bir şey oldu, yani, evet.
Hı hı. Doğru. Gerçekten mi? <chuckles> <chuckles> Evet. <chuckles> Ne güzel. Hı hı. <chuckles> Aslında, hani, gerçekten de 2 farklı insan belirli konularda birbirinizi hem törpülemişsiniz, <sniffs> eee, hem de bir taraftan da, ııı, aslında iyi denilebilecek, duygusal açıdan belki de her insanın olması gereken açıklıkta bir orta noktada buluşmuşsunuz. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim anlattıkların için.
Evet. Aynen öyle. Benim için de. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.